Allora volevo chiederti, ehm, come, ehm, diciamo, ti ehm, ti comporti, e quindi come affronti, diciamo, quei fraintendimenti che nascono, ehm, da messaggi scritti perché poi, ehm, ognuno ognuno interpreta il messaggio in modo diverso, quindi volevo sapere in che modo, uhm, lo lo vivi tu, insomma.
Allora sì, ehm, diciamo che m molte pe cioè, è tutto molto soggettivo, quindi alcune persone leggono i messaggi e non danno troppo peso al tono, mentre altre un po' di più, quindi io per risolvere, per ovviare un po' a questo problema quando conosco bene una persona, ehm, utilizzo, a seconda della persona che conosco, un certo registro. Quindi ci son persone che preferiscono, ehm, magari non lo so le emoji, cose così e quindi, ehm, magari con loro tendo a usare quelle per evitare fraintendimenti, quindi dipende molto da con chi sto parlando, però io di mio non è che utilizzo tutte queste emoj anzi io sono molto piatta nel come ne in come scrivo i messaggi quindi devo devo anche sforzarmi un pochino alcune volte.
Mh. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo. <chuckles> Mh-mh. E, mhmm, c'è stato, ehm, magari un episodio, mhmm, che che ricordi che, diciamo, da un fraintendimento nato da un messaggio è poi scaturito magari un litigio, mhmm, di persona?
Guarda, uhm, è successo sicuramente, ci son stati sicuramente vari episodi, però quello soprattutto quando ero magari adolescente, o comunque un po' più piccola, perché magari a quella età si da un po' più di peso, mhmm, al tono io stessa magari davo più peso, ad esempio, ai cuoricini, soprattutto con il mio ragazzo: "Eh se non mi mandi i cuori, ehm, mi offendo." Cose così e quindi prima prima pesavo un po' di più queste cose è successo che magari sempre con il mio ragazzo, ehm, magari lui non non usasse un cuore, e io mi mi offendessi un pochino o anche viceversa, quindi però è una cosa che succedeva un po' di più prima, adesso, ehm, diciamo che è un po' più sottile perché certe volte si vede quando in un messaggio una persona vuole essere un po' più fredda, soprattutto quando il messaggio è diverso rispetto alla norma. Noi magari io di solito, non so, uso un po' di lettere per allu per allungare la parola, per far capire che è un po' un modo più scherzoso di parlare esatto, e e quando non lo faccio, magari i in nello stesso contesto esatto e magari la persona percepisce che c'è un po' di freddezza da parte mia, poi in quel caso, ehm, magari, mhmm, mi trovo davanti persone, alcune mi chiedono: "Ma c'è qualche problema? Cioè, ti rode?" Cose così, sempre scherzando e altre invece, magari si tende sì a a chiarire di voce di voce sì se è un po' più seria come situazione ecco, per queste "stupide", tra virgolette, mhmm <clears throat> tendo a chiarire sempre via messaggio, mentre sì, per cose più serie preferisco di persona, però episodi specifici non è che me li ricordo benissimo.
Mh-mh. Certo, <chuckles> certo. <chuckles> Okay. Mh-mh. <chuckles> Okay. Certo. Certo. Ma più allegro, okay. Sei più seria. Mh mh. Certo. Certo. E Mh-mh. E diciamo che, nel momento in cui c'è poi questo confronto, ehm, diciamo di persona, ehm, s s mhmm, viene tirato fuori l'argomento proprio dei messaggi? Cioè, è un ar un argomento centrale, oppure quando magari, uhm, si parla di persona, si parla magari di ne so, del de un fraintendimento che c'è stato, ma che non riguardavano diciamo i messaggi, non so se, mhmm, mi sono spiegata.
Sì, sì, ho capito, ehm, <clears throat> la maggior parte de delle volte questi fraintendimenti sono dovuti più al tono, uhm, che al contenuto, perché il contenuto dei messaggi, la maggior parte delle volte io lo metto sempre in chiaro, ehm, perché poi è difficile, mhmm, come hai detto tu prima è ognuno ha ha il suo modo di interpretare i messaggi, quindi per evitare che ci siano troppi fraintendimenti cerco di di utilizzare un registro più chiaro possibile, perché appunto dall'altra parte ci può essere una persona che interpreta in un altro modo, però può anche succedere che ci siano fraintendimenti legati proprio ai contenuti e in quel caso se ne può tranquillamente parlare di persona anche perché, ehm, di persona, oltre al contenuto del messaggio, ehm, c'è proprio anche, magari, un tono specifico della voce, anche movimenti del corpo, linguaggio non verbale, quindi espressioni facciali che possono far capire. Fatti alcune volte magari, ehm, si può fare una battuta, però u sarcastica, ad esempio, e per messaggio può sembrare quasi passivo aggressiva, quasi un un "attacco", tra virgolette, invece di persona può essere interpretata
Mh-mh. Certo. Mh mh. Certo, certo. Mh-mh, mh-mh. Okay Ci si fa una risata e basta, ecco.
Eh sì perché magari si si vede proprio uno ride dopo, invece per messaggio, non lo so, può s è molto, molto più fre più fraintendibile, sì però, ehm, capita un po' più spesso che siano legati al tono, i fraintendimenti.
Certo. Okay. E quindi non proprio alla sostanza dei dei messaggi, diciamo proprio al tono che che passa attraverso, diciamo, i messaggi. E ti volevo chiedere dato che, ehm, mi hai detto che comunque tu, ehm, utilizzi cerchi di utilizzare un tono molto chiaro con ehm, comunque co' chi parli, con i tuoi amici, con i tuoi familiari, ma questa cosa non ti sembra, mhmm, diciamo come una sorta di, ehm, forzatura, cioè nel senso, ehm: "Devo parlare il più chiara possibile, altrimenti ci sono dei fraintendimenti, quindi magari non posso, mhmm, parlare o esprimermi come vorrei esprimerli o par o parlare io."
Sì. Sì, infatti, ehm, con le persone con cui ho più confidenza tendo a utilizzare proprio il mio registro perché sanno che, anche se mando messaggi molto freddi alcune volte, magari è perché sono impegnata o magari è perché semplicemente non sono nel mood giusto per utilizzare un altro registro, capito? Quindi con persone con cui ho più fi confidenza è più semplice proprio utilizzare il mio, quindi è una cosa pesante per quanto riguarda le conversazioni che si hanno con persone con cui non si ha confidenza, che poi tra l'altro, quando non si ha confidenza con una persona è anche più facile che ci sia il fraintendimento e soprattutto è più difficile arrivare a un chiarimento, perché magari se non si ha tanta confidenza con una persona, neanche
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo, sì. Mh-mh. Certo, certo. Non sai neanche come comunicare, ehm, diciamo, faccia a faccia insomma, ecco c
Esatto sì, non si magari neanche c'è il desiderio di arrivare a un chiarimento, perché magari te ne frega così poco dell'altra persona o all'altra persona gliene frega così poco di te, che si lascia correre, però in quel caso potrebbe essere un una sorta di rottura, capito? Un qualcosa che blocca magari un successivo e u eventuale sviluppo.
Mh-mh. Mh-mh. E invece ti volevo chiedere, dato che penso che comunque, ehm, da quando, ehm, s mhmm, sei stata adolescente a ad oggi, ti saranno successi di di fraintendimenti che sono nati proprio dei messa dai messaggi scritti no, hai magari, che ne so, ehm, stabilito delle delle regole, nel senso magari non lo so, dici: "Sai pri" mhmm, "non conosco bene questa persona quindi magari prima di inviarle il messaggio, lo rileggo." Oppure magari ti accorgi del fraintendimento e fai subito il passo avanti e dici: "Guarda, scusa non non vorrei che fraintendessi." Cioè, hai sviluppato una sorta di di regole che ti possono essere d'aiuto, magari più che altro con le persone con la quale non non hai confidenza, perché da come mi dici con le persone che, ehm, ti ti fidi di più non non hai questo tipo di problemi, perché ti conoscono e sanno che il tono varia in base agli impegni, a come ti senti, a come stai, quindi io mi riferisco più che altro a persone che magari conosci non conosci tantissimo e quindi devi fare un po' più attenzione a come ti ti poni per messaggio.
Mh-mh. Mh-mh. Chiaro. Sì, sì, ehm, sì, mhmm, sicuramente prima davo forse meno peso, sempr da adolescente parado un po' paradossale, perché davo più peso al tono dei messaggi ma non mi importava così n tanto l'aggiustare un po' il tiro, magari, ehm, invece adesso capisco subito se un qualcosa può essere fraintendibile, magari l'ho mandato di fretta, e quindi, come dici tu, è sì, ehm, m mi mi me metto subito le mani avanti e se, rileggendo il messaggio, vedo che è stato che è un pochino così, mi metto nei panni dell'altro dell'altra persona e dico: "No, effettivamente a me magari darebbe fastidio sentirmi leggere un messaggio con questo tono, riferito a me." E quindi metto le mani avanti e dico: "No guarda comunque, ehm, non non è una cosa aggressiva, è semplicemente bla, bla, bla." Capito, quindi metto mhmm, spiego un po' il motivo e poi, mhmm, come hai detto pure tu, ehm, rileggere i messaggi sì, alcune volte lo faccio anche prima sì lo faccio anche prima quando magari son messaggi, ehm, qua soprattutto quando sono messaggi che devo mandare a persone che con le quali ho 0 confidenza li scrivo alcune volte anche sulle note del telefono, ehm, gli scrivo
Mh-mh. Okay. Certo, sovrappensiero. Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo, è utile. Certo, eh, certo. Molte persone utilizzano le le note del telefono che sono molto utili per, ehm, buttare giù delle idee poi modificarle, quindi le le note del telefono sono veramente utili.
Sì. <chuckles> Eh sì, perché poi magari rileggendolo 1, 2 volte si riesce a capire qual è il pezzo che potrebbe essere fraintendibile, qual è invece quello che va modificato perché non è chiaro, quindi però questo lo faccio solo e unicamente quando devo parlare con una persona con cui ho veramente 0 confidenza. Per il resto, alcune volte mando i messaggi, pure senza senza pensare. Poi soprattutto, ehm, anche utilizzando, ehm, gli audio, le note vocali, ehm, sempre con le persone che conosco, le faccio magari facendo altre cose, cucinando, co' rumori di sottofondo, proprio non me ne frega niente. E invece quando devo mandarle a persone con cui ho un po' meno confidenza, non 0 perché comunque un po' più di confidenza io ce la devo avere per mandare
Certo. Mh-mh. Certo. Mh-mh, certo. <chuckles> Certo. Quante volte lo rifai?
Eh capita molto spesso, capita molto spesso, perché poi io mi impiccio un po' con le parole, dico mhmm, dico parole esatto, esatto poi una cosa carina, un aneddoto carino poi non è uno solo ma è una situazione, c'è una mia amica che, ehm, a fa particolarmente attenzione a quando una persona sbaglia a dire le parole. Quindi, magari se, mhmm, dico una parola male e fa mando l'audio con quella parola che dico male a questa mia amica, io ho finito perché poi per 2, 3 settimane mi ricorderà di come ho pronunciato male una parola. E quindi pure quando sì come quando devo mandare audio a lei, alcune volte le lascio sì, alcune volte le lascio così perché tanto dico: "Vabbè, non mi interessa, non è una cosa così clamorosa." Però altre volte dicono degli sfondoni assurdi e non posso assolutamente lasciarmeli lasciarglieli sentire. Mh-mh.
<laughs> Certo l'emozione, l'agitazione. <chuckles> Ah-ah. Ah. <chuckles> Ah, davvero? <chuckles> Devi devi fare attenzio devi fare attenzione, <chuckles> certo. <chuckles> Certo. Eh certo, certo, perché poi dopo te li te li farà presente a vita, insomma, quindi meglio meglio evitare. Senti, ti volevo chiedere un'altra domanda. Ma tu per caso, cioè, come, mhmm, ti sei comportata quando sei stata, tra virgolette, "accusata", di aver scritto quel determinato messaggio che però è stato frainteso tra le 2 parti, cioè tu intendevi una cosa, l'altra persona ne intendeva un'altra, quindi quando diciamo, s sei stata, ripeto, "accusata", ma tra virgolette, come ti sei comportata? Cioè, che cosa hai fatto per far capire che semplicemente c'era cioè, è nato questo fraintendimento.
Assolutamente. Sì. Mh-mh. Eh allora, se si parla solo e unicamente di fraintendimenti, quindi la mia la mia intenzione era buona, ma poi dall'altra parte c'è stata una lettura sbagliata, io in quel caso, ehm meglio sbagliata anche per colpa mia eh, non per forza per colpa dell'altra persona, ehm, metto in chiaro magari, ehm, rifolm riformulo il messaggio, ehm, dicendo: "No guarda io volevo intendere intendere questo, volevo volevo dire questa cosa, non cioè, mi dispiace." E e soprattutto mi prendo le responsabilità quando sono io, ehm, che che effettivamente sbaglio tono, perché appunto alcune volte posso essere di fretta, ehm, posso essere un po' fredda anche nelle risposte
Mh-mh. Certo. Mh-mh. Certo. Certo. Questa co questa cosa comunque questa cosa comunque è molto matura, perché molte persone non riconoscono nemmeno magari di ehm, di di s mhmm, di aver fa fatto partire loro il fraintendimento, ecco. Quindi questa cosa che tu già la riconosci, già u un ottimo passo in avanti.
Mh mh. Beh sì, anche perché mi è mhmm, io mi metto nei panni degli altri e mi è successo a me in prima persona di leggere dei messaggi e di intenderli, magari in modi diversi, rispetto a come l'altra persona voleva scriverli e io molte volte, non sempre eh, perché molte volte le persone son persone che conosco, son mature e e ammettono che magari c'è stato c cosa han cosa volevano intendere in modo diverso, però ci sono state altre volte in cui queste persone non sono riuscite a mettersi nei miei panni e quindi magari io dicevo: "Guarda mi ha mi ha fatto sentire un po' così questo, ehm, messaggio." E loro mi dicevano: "Eh vabbè, ma l'hai letto male tu, e di intendevo questo." Che è comunque un ammettere che ci sia stato un fraintendimento, ma non ammettere che la responsabilità sia magari di entrambi in alcuni casi, perché può essere sia di chi interpreta eh sì, può essere sia di chi interpreta, sia di chi manda il messaggio, quindi va sempre bene un pochino condividersi la responsabilità in questi casi e riconoscere anche le emozioni degli altri.
Mh-mh. Certo. Mh-mh, mh-mh. Mh mh. Ah okay. Mh-mh. Certo, certo, scaricare la colpa, insomma. Certo. Certo, certo, senti ti volevo fare un'ultimissima proprio domanda: hai qualche frase che utilizzi quando, magari non mhmm, non so, hai hai detto che parli con un tono diverso, magari quando sei di fretta, quando hai da fare. Ci sono delle frasi che magari puoi utilizzare senza che l'altra persona magari fraintenda, che magari pensa che sei, non so, arrabbiata o hai qualcosa nei suoi confronti?
Mh mh. Ma, ehm, non ho frasi specifiche ma molte volte metto in chiaro la situazione. Magari se non posso rispondere subito ed è un messaggio che richiede una risposta immediata, dico: "Guarda, ehm, un attimo, sto facendo una cosa." Oppure, ehm, alcune volte magari le persone mi chiamano, non posso rispondere, oppure leggo un messaggio prima di salire in macchina e poi mi devo mettere a guidare, non posso ovviamente rispondere e quindi magari dico: "Guarda, quando torno a casa ti rispondo." Quindi è penso è m soltanto mettere in chiaro la situazione e far capire che, ehm, se le risposte sono frettolose così, è perché sto facendo qualcos'altro, ehm, quindi è mettere in chiaro, sì.
Certo. Certo. Certo. Certo. Certo, allora guarda, io ti ringrazio perché mi ha fatto davvero molto piacere parlare con te e sapere come affronti questi fraintendimenti che nascono dai messaggi e spero di sentirti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
A presto.